Thật ra thì mình cũng chưa có người hướng dẫn nên mình cũng hổng so sánh được đó bạn. Nhưng mà đối với mình á, mình cũng hổng có áp lực cái, gọi là, cái thành tích mà nhanh hay chậm đâu bạn, quan trọng là mình tận hưởng cái bài nhạc nè, rồi mình cứ vận gọi là sao ta, ừm, cho cái động tác của mình nó uyển chuyển là mình đã thấy vui rồi.
Ừm. <laughs> Cũng rất là đơn giản để mà làm cho cả bản thân cảm thấy là được thư giãn hơn ha. Ừm. Nhưng mà cái môn này này, thì, à, ban đầu lúc mà bạn bắt đầu học như thế, bạn tự học nữa, thì có gặp những cái vấn đề khó khăn gì không nhỉ?
Đúng rồi. Ra sao? Ừm. Trời, khó chứ bạn, tại vì mình đặt mua cái que múa, đúng hông? Thì lúc đầu á, mình cứ thích là cái dây nó dài nó sẽ uyển chuyển rồi, kiểu, nó cũng, a, nhiều cái động tác nó đẹp hơn, nhưng mà á, cái vấn đề á, là mình không có biết cách múa cái nó bị rối bạn, bị rối một nùi luôn. Đúng rồi, cực lắm.
Ờ. À. <chuckles> Ờ, rối lên. Ừm. Công nhận đấy. Ừm, mà cái môn này thì nó cũng phải cần một cái không gian rộng rộng một chút nhỉ?
Ờ, đúng rồi, chắc chắn là phải có không gian nha bạn. Chính xác nha, cũng là một cái vấn đề nan giải đối với mình đó.
Đó. <chuckles> Đó, đấy thế bảo là nhiều khi mà bạn muốn tập ở trong phòng đôi khi cũng khó đấy chứ.
Hổng được nha bạn ơi, mình thử rồi, nó vướng tùm lum, nó đổ bể tùm lum. Thử hết rồi, ừ, không được đâu.
Ừm. <chuckles> Nó vướng. <chuckles> Đó. Ừm. Cũng cũng cũng khá là khó đấy, ờ, lại cần phải có một cái không gian rộng rộng để mà theo. Nhưng mà bạn có chia sẻ cái, a, sở thích mới này của bạn với ai không?
Ừm. Đúng, đúng. Chính xác. A, thực ra là không đâu bạn ơi, tại vì, à, cái tính chất công việc của bạn bè của mình nó cũng, a, rất là, gọi là, cố định á. Ừ, làm văn phòng này kia cũng hổng có thời gian mà chơi với mình đâu, là mình làm tự do nên là mình có nhiều thời gian mà luyện tập hơn á bạn.
<chuckles> Ừm, thế là bạn cứ, a, tự tập thôi chứ cũng không có rủ được ai để mà, ừm, tập cùng ha? Kể ra mà có một người bạn tập chung thì chắc là sẽ vui hơn nhiều. Ừm.
Đúng rồi. Chính xác nè. Ừm, đúng, đúng, nói chung là cũng hổng có nên là thôi cũng cố gắng một mình thôi.
<laughs> Nhưng mà, ừm, khi mà bạn làm việc, ờ, ở nhà như thế thì, ờ, bạn sẽ phải sắp xếp thời gian như thế nào để mà nó không bị ảnh hưởng đến cái công việc của bạn, hay là bạn không bị, kiểu, sao nhãng cái công việc ấy?
Ờ. Sao nè? À.